Ay, sí, oye, <chuckles> eh, este, tomé un trabajo, eh, después de que ¿no?, según yo, me di todos los pros, todas las contras y dije: "Okey", ¿no?, ya lo había platicado, ya había ya fue algo que había platicado con mi familia porque iba a abarcar un tiempo donde no estaba acostumbrada a trabajar, y como que todos me decían: "No, es que mira, trabajar los sábados, pues, puedes llegar a ser pesado, ¿no?, así que, pues, considéralo", y dije: "Mira, la oferta está jugosa, es dinero", y pues, ¿no?, u u uno no no vive de puro amor, ¿verdad? <chuckles> Así que dije: "Pues no sé, lo voy a tomar". Y la verdad es que, pues, no salió como esperaba, o sea, el sueldo por más, no, no me daba esa libertad de que tenía, tal vez tener todo el fin de semana de descanso, así que no era lo que esperaba.
Okey. Ujú, claro. Okey. Claro. Así es, <chuckles> completamente. Okey. Claro. Guau, pero, eh, ese sueldo, entonces, digamos que, ¿te mintieron?, ¿cómo fue en esa parte que te diste?
No, no, no, no, o sea, di lo que lo a lo que me refiero es que, el sueldo, por más bueno que fuera, este, pues, abarcaba mi sábado, abarcaba mi fin de semana y me dejaba 1 solo día de descanso. Y, al comienzo no se siente, pero después de un mes las cosas se te van acumulando, ¿no?, como que todas las cosas que estás acostumbrado a hacer, ¿no?, desde las cosas de la casa, como las cosas familiares, se van acumulando, ¿no? Cada casi todo mundo hace sus fiestas en sábado, ¿no?, y si es un bautizo, pues temprano, o si es <chuckles> alguna comida, pues, es temprano y, pues, yo estaba trabajando hasta las 5 de la tarde, así que me perdía to y y puede sonar, ¿no?, como que, pues, aguántate, ¿no? pero, <laughs> pues, cuando tienes familia y cuando, pues, hay muchas cosas pasando, no es tan fácil.
Claro. Okey, claro. Muy bien. Claro. Así es. Claro. <chuckles> Así es. Claro. <laughs> Así es. <laughs> Claro, es difícil, ¿no?, que es que te pierdes esos momentos de convivencia, los cuales antes disfrutabas, entonces, por esa parte se entiende bastante.
Sí, exacto. Y no regresan, ¿eh? O sea, no va a regresar ese cumpleaños nunca.
Claro. Sí, totalmente, son momentos que son una vez y ya estuvo. ¿Y qué tanto tiempo estuviste en ese empleo?
La verdad. Eh, aguanté como 6 meses casi.
Ah, okey, pero sí, sí aguantaste un poco más de tiempo.
Sí. No, sí, la verdad, creo que aguanté más de lo que debí, este, porque, pues, resultó ser algo también supersolitario porque era desde casa, ¿no?, y fue algo que me habían dicho, o sea, ya de por sí, ¿no?, de lunes a viernes, estás sola, no tienes compañeros físicamente, así que, pues, di se va a sentir más pesado esa parte de la soledad, ¿no?, de de tener un trabajo tan solitario, aunque interactúas con personas, pues, no es lo mismo, ¿no?, y creo que fue también una de esas cosas que me pesó mucho, ¿no?, pasé de de solamente, pues, ciertas horas de lunes a viernes, a lunes a sábado y un horario muy extendido y corrido, ¿no?, que era algo que no había hecho en mucho tiempo también.
Claro. Así es. Claro. Sí, totalmente. Claro.

Sí, fíjate que hace tiempo cuando decidimos, este, mudarnos, ¿no?, este, íbamos a mudarnos hacia una parte, este, menos concurrida y fue bien difícil. Y, eh, mm, me acuerdo que yo yo era la que estaba moleste y moleste que, es que el ruido, es que el bullicio, es que toda esta parte, digo, ya no ya no quiero. <laughs> Y cuando nos mudamos a una parte pues un poco más alejada, fue la peor decisión de mi vida, una de las peores decisiones de mi vida. Y, pues, ya tienes contrato, ¿no?, así que no es así como que puedas así decirle: "Oiga, siempre no, señor, ya me voy", ¿no? Tienes que, pues, esperarte porque pues, ¿you know?, como todo, hay consecuencias si haces eso. Así que fue terrible porque el transporte era escaso, ¿no?, este, a cualquier lado que teníamos que ir teníamos que agarrar coche, a diferencia de cuando estábamos, pues, bien en la ciudad, casi ni agarraba el coche, ¿no? Todo, pues, estaba cerca, podía caminar, había mucho que hacer todo el tiempo. Y yo buscando el silencio, pero el silencio, pues, también trae cosas muy fea. <laughs>
Okey. Claro. <laughs> Así es. <laughs> Claro. Guau. Okey. Así es. <laughs> Claro. Uy, complicado. Claro. Así es. <laughs> Claro, me imagino.
Sí, así que sí, fue fue terrible, ¿no? Y, eh, y se burlaban porque decían: "No, pues tú querías la casa en el aire, ¿no?", <laughs> así que aquí estás, no querías que nadie te molestara, que no tuvieras vecinos, ya sabes, ¿no?, las típicas cosas de las que uno se queja. Y no, sí, e extrañaba todo, extrañaba todos los ruidos, todo. <chuckles>
<laughs> Claro. Claro. Así es. Guau, me imagino. Sin duda, pe pero ¿cómo fue eso, o sea, eh, no no se les ocurrió investigar un poco cómo estaba todo, eh, por qué tomar fue una de una decisión que no se tomó, eh, no sé, con más investigación?
Era esa parte porque Eh, no, por eso te dije que yo, yo fui la que decidió, yo fui la que dijo y yo fui la que fue a buscarlo, y cuando lo haces, lo haces de día, ¿no? Que ¿A quién se le ocurre ir a ver un depa o una casa de noche, no? Así que todo esto pasa de día, de día las cosas se ven muy diferente. Sí, hasta la vista se veía muy diferente de día, muy bonita, pero en la noche no se ve nada. <laughs> Así que sí.
Claro. <laughs> Así es. <laughs> Claro. Sí, totalmente. <laughs> Claro, sí, ¿y y al menos algo rescatable de ese lugar? ¿Con qué te quedas?